أيوه، طبعًا أنا فاهماكِ على فكرة، و واللي أنتِ بتفكّري في فعلًا تفكير كويس و وتفكير ناضِج جدًا. فكرة إن أنتِ يبقى عندِك شقّة مِلك بتاعتِك ومن غير مثلًا ضغط الإيجار أو إن أنتِ حاسّة إن أنتِ مهدّدة بإن أنتِ تسيبي الشقّة في أي وقت والإستقرار اللي أنتِ بتدوّري عليه وإن أنتِ حابّة تجيبي أطفال تأمّني لهم اللي جاي وتكون عندهم موارد كافية وما تبقيش حرماهم من حاجة، يعني ده بيدل إن أنتِ هتبقي أُم عظيمة جدًا وتفكيرك تفكير كويس جدًا. بس قولي لي يعني هو مثلًا في أول الشهر لمّا أنتم الإتنين بتقبضوا وتحطّوا ال المرتّب ما ب ما بتعملوش مثلًا أساسيات أو حاجة زي كده مثلًا تكتبوا إيه الحاجات الأساسية اللي المفروض هتندفع وهتبقى قد إيه، وتعملوا كده زي جَرد كده شهري تشوفوا احتياجاتكم من أكل وشرب و واللبس وال وكهربا، مَيّة آآ، حاجات من كده ما بتعمليش جدول زي كده أنتِ وجوزِك وتقعُدوا مثلًا تشوفوا إيه المفروض هتجيبوه إيه لأ، وإيه ضروري كده؟
إمم. لأ، بصراحة يعني، ما فكّرتش إن أنا ممكن أبقى محتاجة أصلًا إن أنا أعمل زي ما باقول لِك يعني أصلًا إحنا لسه متجوّزين بقى لنا فترة قريّبة، فالبيت في حاجات كتيرة أوي ما بنحتاجش إن إحنا نشتريها بصفة مستمرة، وإحنا مُعظم الحاجات بتبقى يا إمّا ب بنقضّي يعني معزومين عند والده، معزومين عند والدته، معزومين عند أهلي، آآ، ب مع أصحابنا <tsk> فمش بنقعُد ونرتّب كده يمكن هو ده اللي أنا حاسّة إن في عشوائية شوية، والعشوائية دي بتخلَق مصاريف نسريّة كتيرة جدًا ما بتبقاش محسوبة، ويعني ويمكن أكتر حاجة كنت دايمًا باسمعها من يعني جدتي الله يرحمها، إن الواحد لو ما عرفش وهو صغيّر يعمل فلوس ويحوّش لمّا هيكبر مش هيعرف يعمل فلوس، لإن الواحد كل ما بيكبر كل ما مسؤولياته بتكتر، ولمّا هييجوا أطفال هيبقى في كمان مسؤولية أكتر، فعشان كده حاسّة بضغط وبتوتر في الموضوع من أوله لآخِره يعني.
أيوه. بالضبط. بالضبط. إمم.